Ты знаешь, я переехал несколько лет назад, э, а, э, в Америку, и первые годы для меня это был такой стресс выживания. Я постоянно работал очень много, и у меня не было времени на то, чтобы, не то чтоб как-то социализироваться, даже языки учить, еще что-то. Ну в общем, я просто работал, обеспечивал семью. Но, к счастью, я потом нашел другую работу. Как-то, м, это всё устаканилось и, в целом, у меня сейчас есть определенный доход, который обеспечивает, э, мою семью, и позволяет по всяким кредитам платить. И здорово. Есть у меня такая. Но хочется развиваться. И я осознаю, что развиваться в другой стране, в которой другой язык, другая культура, другие люди, мне нужно, собственно, и язык этот учить, и социализацией какой-то заниматься. И вот тут у меня возник вопрос, потому что русскоязычное комьюнити- оно меня не очень привлекает, потому что я в нём не мо я могу найти в нём друзей, людей по общению, но вот как и как-то вот, м, интегрироваться в общество не получается. Ты как будто в с в каком-то пузыре. Но я то переезжал в другую страну не для того, чтобы в пузыре в своем жить. Я-то хочу, э, в этой стране жить полноце как полноценный гражданин этой страны, да. Вот, и, может быть, у тя есть какие-нить мысли на на этот счёт, как это сделать, или, может быть, у тебя есть какой-то пример, который, может, мне поможет. Я буду очень рад любым советам.
Мгм. Так. Да. Мгм. Да. Понимаю. Мгм. Да. Мгм. Да, ты знаешь, я, во-первых, очень тебя поддерживаю. Ты молодец, что ты пришел к такому решению, оно очень здравое, грамотное, потому что в русскоязычном комьюнити вряд ли ты найдешь, э, точку роста. И тем более, что очень многие люди, которые приехали еще раньше, там, 20-30 лет назад, очень часто они еще остаются в такой вот, э, как бы, в прошлом, да. И это очень заметно, особенно в США. Многие новоприбывшие иммигранты об этом говорят, и поэтому, ам, как можно быстрее адаптироваться в американскую среду- это очень важно для тебя же, для твоего же роста.у
О, да. О, да. Это правда.
Да. Скажи, пожалуйста, а вот как ты уже п пробовал с э, э, социализироваться?
Ну, э, первый мой с э, с случай был, и он неудачный: я решил, что я буду с смол ток делать вместе с другими, и таким образом получится мне как-то понять. Вот. Но, к сожалению, нет. Смол ток- он меня не сильно социализировал, потому что, я понимаю, что людям со мной разговаривать не очень интересно, по той причине, что я начинаю разговор, и вроде бы нормально, а потом мне что-то говорят, или какие-то особенности, которых я не понимаю, я разговор поддержать не могу, ну, в силу того, что у меня язык еще слабый, и плюс я еще не понимаю каких-то местных, э, вещей, которые здесь, да, моментов, да, вот. Ну, и, собственно, всё, на этом смол ток и заканчивается, и не и я терплю фиаско, как бы, да, поэтому вот смол ток не не не получилось, да.
Так. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Моментов, мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Ну, то есть тут получается, что у тебя всё упирается в язык, да, и ты из-за этого, как бы, это тебя и держит, э, чтобы присоединиться к каким-то, э, вот, нетворкингам, может быть, да?
Ты знаешь, наверно, да. Потому что нужен всё-таки язык. И язык не какой-то бытовой, как у меня, а язык прям такой, чтобы я мог поддержать какую-то, э, какой-то разговор, да, о чём а, на какие темы поговорить. А учитывая, что я, в принципе, э, люблю поговорить, я- творческий человек, у меня есть, что сказать, и я люблю слушать лю мнение других людей, то для меня это даже немножечко, знаешь, так, прям обидно. Потому что, когда я был в своей стране, я мог общаться на разные темы и людям чё-то рассказать, и послушать. Это было интересно. А здесь как будто этого лиш лишен.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понимаю. Мгм. Понимаю тебя, то есть проблема двойная.
Ну, по сути, да.
И язык. Да. Ну, слушай, а, я бы тебе посоветовала вот действительно разделить проблему на 2 части и всё равно действовать параллельно. То есть, 1- это улучшение языка, это, конечно же, смотреть фильмы с субтитрами, а, в 2 стороны. А, то есть, сначала ты смотришь с, э, ам, э, с русскими субтитрами, понимаешь смысл, потом еще раз просматриваешь, и можно на отрывке, вот просто 20 минут отрывок выбираешь, можно 10 даже, если тебе всё зависит от словарного запаса. И то есть, ты сначала смотришь 10 минут, э, с русскими субтитрами и понимаешь смысл, и потом, а, включаешь этот же отрывок, э, с английскими субтитрами, начинаешь понимать, вот что же это за слово, которое они там "брылам брылам прэ прэ" быстро. И вот ты это слово, да, выписываешь, и у тебя вот такой вот когда будет блокнотик, э, то есть у тебя получится вот слова увеличение словарного запаса за счет этого, потому что эти слова- они уже в фильмах есть, значит, они в повседневной практике используются. Да, и то есть, э, я бы на твоем месте посоветовала, э, вот, э, сфокусироваться на наборе словарного запаса.
С с русскими. Мгм, мгм. Мгм. Так. Да, да, произношение. Мгм. Ну, конечно. Слушай, это классное совет. Я, п по сути, понимаю, э, м, что он должен быть словарный з запас. Просто я думал раньше, что мне достаточно будет ходить на вот эти курсы, En english Second Language, и SL курсы, которые есть. Да, вот, и, на самом деле, этого вообще не хватает, абсолютно. То есть это, ну да, дают грамматику, какие-то еще вещи, но вот такого вот живого а, а, э, разговора, особенно понимания, оно вообще не приносит. И вот, да, вот эта вот история с сериалами и с субтитрами, причем, э, то же самое, еще раз просматривать только на английском языке, звучит как классный план. Поэтому да. Это супер.
Да. Мгм. Мгм. Да, понимаю, о чем ты говоришь. Да. Мгм. Мгм. Да. Еще, если ты уже ходил на курсы English и Second Language, наверное, в колледж местный, скорее всего, да? Да. И ты закончил уже их, да?
Да, всё так. Мгм. Да, да.
А вот ты не пробовал ходить, там же в колледже есть, э, предмет, называется Language Arts. Он немного повыше уровня, потому что он для тех, кто хочет закончить американскую школу, потому что в Америке многие дети или взрослые, даже люди, н не закончили школу. И вот там, а, на, а, тебя уже научат, э, на этом предмете больше, вот именно, я щас говорю про английский язык, э, вот, э, даже анализировать тексты, аргументированно, э, отвечать, писать сочинения, э, э, то есть немножко пов повыше уровень, и это бесплатно.
А, я понял. Мгм. Да, я понимаю. А, э, во-первых во-первых, это бесплатно- уже здорово. <chuckles> Это важно. Ну, на самом деле, э, кроме шуток, это отличная мысль. Я не знал, что такое есть. Надо обязательно это посмотреть. И то, что ты говоришь,- это как будто как раз то, что мне нужно. То есть как раз именно вот эти вещи, что мы анализируем текст, мы говорим, а, мы обсуждаем его,- это не совсем, э, курсы ESL, на которых, ну, было, ну, не совсем это. Да, там немножечко по-другому всё. А вот то, что ты говоришь, во-первых, это и интересно, и, мне кажется, именно вот это будет очень мне полезно, чтобы вот как-то развиваться и понимать вообще, да. <grunts>
Да да. Да. Да. Да. И там тоже они изучают очень много, э, так называемых logic fallacies, то есть, э, манипуляций, которые используются в текстах, и умении их распознавать, и, э, то есть, э, э, вообще вот эти вот как бы школьные учебники, да, то есть, это, по сути, курс для подготовки к сдаче школьного и выпускного экзамена по английскому языку. И ты сможешь увидеть, как вообще, э, какие разносторонние там тексты, э. Например, ну, как читать вот правильно инструкцию к лекарственным препаратам, да, или там немножко как про Линкольна, как у него был там огород и его олени съели. Но, то есть, это такой раз достаточно интересный курс, и, <grunts> э, ты точно что-нибудь для себя вынесешь, вот. И второе, что бы я хотела посоветовать тебе- параллельно всё-таки, у тебя же есть какие-то хобби, э, постарайся примкнуть, э, к местным сообществам, ну, вот что там тебя интересует, может быть, ка какие-то хайкинг, походы в горы куда-нибудь, или, э, даже иногда вот, э, даже есть, э, Сhamber of commerce, э, есть, э, собственники бизнесов собираются, делают бизнес-ланчи раз в месяц. И там тоже можно заплатить определенную сумму и просто наблюдать вот за столом, сидеть даже вот с другими людьми, которые собственники бизнесов, и, ну, если тебе это интересно, в будущем развивать. Может быть, ты что-то свое хочешь развивать.
Я понимаю. Мгм, мгм. Так. Так.
И, либо, какой-нибудь книжный клуб. Э, либо, э, ну вот, э, этих ак активностей очень много. Есть еще даже, э, э, клубы для тех, кто вот как раз переехал.
О, здорово.
Э, э, да, но это вот могут быть англоязычные клубы кот вот людей, которые переехали в твой город. И даже если ты будешь сидеть там и говорить, молчать и говорить, что тво английский- это мой второй или третий язык, а они будут, э, очень открыты всё равно к тебе, потому что
И молчать.
э, ну им будет вообще интересно про тебя узнать, и это будет тебя стимулировать с ними говорить.
Мгм. Слушай
Как тебе такая иде?
Обе идеи классные. Во-первых, то, что ты мне открыл для меня вот этот вот, э, Language Arts,- это для меня прям открытие. На, э, очень здорово. Я, н обязательно попробую, потому что мне кажется, это прямо вот, э, и, э, бустанёт мой английский, да, и, одновременно, опять же, я же там буду уже общаться с людьми, которые более-менее по-английски разговаривают, и мне, наверно, будет и практика получше, чем вот когда я из изначально был. Вот. И отдельно искать комьюнити англоговорящее. И вот им да, наверное, мне тяжело будет в книжный клуб пойти, потому что, скорее всего, всё-таки литературный английский я вряд ли там смогу поддержать разговор, хотя мне очень эта нравится идея, и, рано или поздно, я обязательно в этот клуб, э, пойду. Спасибо, что ты об этом сказала, э. Вещь, э, важная для меня. Вот, ну а самое главное, конечно, это то, что можно пойти вот на для тех, кто приехал, да, у тех, кто, возможно, язык ведь ведь Америка- это пс страна мигрантов. И у фи и у у многих язык не очень. И если такое большое количество людей придет, и все как-то будут стараться, э, ну как-то в эту культуру, э, въезжать, да, несмотря на то, что язык у них не родной, то, мне кажется, тоже очень сильно сплачивает людей, и как-то дает возможность и нетворкингом заниматься, и людей новых узнавать. Слушай, классно. Спасибо тебе большое. Классные советы.
Мгм. Да. Да. Конечно. Да. Да? Да. Конечно. Пожалуйста, да, и обращайся. Я желаю тебе, а, побыстрее адаптироваться. Ну, побыстрей, не побыстрей, как получится, но то, что ты уже задаешь себе такие вопросы,- это прекрасно. Я желаю тебе удачи.
Пусть будет побыстрей. Спасибо.
<chuckles> Супер! Пока!